Mm. Bukod s 'don sa nasa na-share ko na 'yong namamasyal 'pag ano, nung one time na birthday ko, wa kasi lasingero na nga tatay ko, 'di ba? So, walang maayos na suweldong nabibigay. Birthday ko no'n wala kaming walang pera, pero 'yong nagawa ng nanay ko na pasayahin 'yong araw na 'yon para sa'kin. Bumili lang siya ng tinapay tsaka hotdog tapos pumunta kami sa park. <laughs> Ayun naging na or simple lang yun, pero 'pag naba naaalala ko yun masayang-masaya ako kasi na gumawa ng paraan yung nanay ko maging special yung araw na yun para sa'kin.
Mm. Oo. Mm. Mm. Mm, mm. Wow! Mm. Oo, oo. Mm. Oo, ang galing naman, 'di ba? Sabagay gano'n talaga din 'yong mga magulang at for sure 'yan ganyan din 'yong kung minsan ginagawa mo sa mga ano mo, pamilya mo, 'di ba?
Mm. Mm. M <chuckles> oo. Sa anak, sa kapatid, sa mga taong mahalaga sa'tin, 'di ba?
Oo. Ako kasi mga alaala kong mga masasaya talagang hindi ko makakalimutan, talagang binabalik-balikan ko. Katulad nung mga larawan namin, yung alam mo yun, lagi kong binabalik-balikan. Tsaka ayun, kumbaga nakukuwento ko sa mga pamangkin ko. Pero may nakasama naman kami kasi din dati ng mga ibang pamangkin ko, pero yung sa iba naming pamangkin. Tak tsaka tsaka yun nakukuwento ko sa mga kaibigan ko pagka naka natatanong nila.
Mhm. Mm. Oo, isa pa 'yan. Mm. Oo. Mm. Oo. 'Di ba masaya? <chuckles> Oo, ang galing 'no? Talagang importante talaga 'yon na mag-build mag-ipon ng ala masasayang alaala kasama yung mga magulang na lalo na habang buhay pa sila. Kaya masuwerte ka nga, eh, kasi nagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin sa mga magulang mo. Eh, ako twenty one or nineteen years old yata ako nung nawala yung nanay ko eh. Tapos yung tatay ko naman ay sa ano, twenty seven yata ako? Wala. So, ulilang lubos na. <laughs> Kaya ang suwerte mo talaga kasi may chance ka pa na <clicks tongue> ibalik sa mga magulang mo yung mga nagawa nila sa'yo.
Ayun, laging ano, lagi kong nashe-share sa kanila. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, oo, oo. Mm. Mm. Mm, mm. Eh, kasi gano'n talaga din kasi 'yon nga iba-iba naman, pero mas importante talaga na maalala maalala natin palagi 'yong mga masasaya lang, 'di ba? Meron siyempre 'di naman din natin masasabi, meron din talagang mga malulungkot. Pero alam mo 'yon, nakakatuwa na isipin natin palagi yung mga masasaya, 'di ba? Kumbaga, bigla ka nalang ngingiti, yung, ah, maala-ala mo at balik-balikan. At tsaka yung sabi ko nga, sabi ko sa susunod sana mangyari ulit, 'di ba?
Mm. Mm. Correct. Mm. Mhm. Oo.

Hmm. Bale parang ano, n na na-try mo na rin yun before yung mga ki ah, inorder mong pagkain para sa kanila?
Oo, oo, oo, na-try ko na din. Kasi nung una, namasyal ako tapos sila, sinama ko sila, oo.
Ay, naman pala, eh. Kala ko wala. <chuckles> Ah. Ay sige. Eh, kaya pala nagkaro'n ka na ng idea kung ano yung masasarap na pagkain.
Oo, tsaka kung ano yung mga lugar na mapupuntahan. Kumbaga, nakapunta na rin ako nung una kaya ayun, nagustuhan nila yun yung sa Sentosa. Oo, kumbaga kasi alam mo yun yung kasi doon kami nag-stay, eh. Kumbaga, doon mismo. So, pagka umaga siyempre gustong-gusto nila yung, ah, sa tabing dagat.
Mm. Mm. Ang galing. M Oo, masarap talaga yun, tabing dagat, fresh air.
Mm. Mm, mm.
Naligo ba kayo sa dagat dun?
Aya Oo, naligo kami.
Ano, iba ba yung dagat dun tsaka sa Philippines? <laughs> May kaibahan ba? <laughs> Ah. <chuckles>
Hindi, pareho lang. Pero siyempre ano, kumbaga yung palibot di ba siyempre may view. Oo.
Oo. Ah, mas maganda dun. Tapos yung
Hindi naman mas maganda. Kumbaga, siyempre mas relaxing kasi alam mo yung gigising ka, mamamasyal ka, maglalakad ka. Kasi pagka umagang-umaga wala pang tao.
Mm. Hmm. Ah, talagang bakasyon lang kasi. <chuckles> Ah, okey.
Oo, oo.
Yung ano, yung temp temperature ba ibang-iba?
Ay yung that time na nagpunta kami kasama ko yung magulang ko. Pareho lang sa'tin, actually.
Yung climate. Ah, parehas lang. Akala ko mas malamig sa Singapore.
Oo, oo. Hindi. Pareho lang tsaka alam mo yung minsan pagka yung sobrang init malagkit din.
Ah, parehas. Mangangasim ka rin. <laughs>
Oo, oo. Ayan, kumbaga 'yong mga panahon na yun na masayang-masayang karanasan na kasama ko 'yong pamilya ko, ang dami kong mga natutunan. 'Yong mga sa pagkakataong kasama ko sila kumbaga, alam mo 'yon, talaga iti-treasure mo 'yong mga moments na kasama mo sila tsaka 'yong papa'no patuloy na pahalagahan 'yong alam mo 'yong mga sakripisyo nila no'ng pagpapalaki tsaka no'ng pagpapaaral. Ikaw ba, meron ka bang natutunan do'n sa pagkakataong kasama mo sila?
Mm. Oh, ano yung mga yun? Mm. Mm. Oo. Hmm.

Oo naman! Na ano na importante yung mag-spend time sa family. Kahit gaano ka-simple yung ano yung activity na yun. Kasi lalo ngayon magulang na rin ako, importante yung bi bi ano? building memory sa mga anak mo. Kasi pagdating ng time na ma malalaki na sila, parang dun sila kukuha ng ng lakas sa mga panahon na problemado sila, malungkot sila. 'Yon yung magiging strength nila.
Oo. Mm. Mm, mm. Mm, mm.
'Yon yung natutunan ko.
Tama ka diyan! Kumbaga talagang napaka-importante. Tsaka ang saya-saya nun na hindi mo makakalimutan yung mga ganong bagay, yung mga bagay na nakapagpasaya hindi lang sa sarili natin, pati sa mga magulang natin.
Oo. Mm. Totoo ,yun na talaga yung ano eh, yung memory yung hindi mawawala sa atin, 'di ba? Kasi yung pera mawawala yan. Pero yung memory natin 'andiyan lang talaga siya anytime pwede nating balikan.
Mm. Mm. Ayun sa tingin ko naman ah, yung alam mo yung pagkakaiba ng saya? Kapag kasama mo yung magulang mo? Talagang mas makikita mo yung pagkakaiba, 'di ba? Kumbaga kasi kung ano yung saya na naku na nararamdaman natin 'pag kasama natin yung mga magulang natin ibang-iba eh pagkakasama mo yung ibang tao.
Ganun. Oo. Mhm. Oo. Correct. Iba talaga. Kasi ngayon nakikita ko rin siya sa mga anak eh, yung mga anak ko pag dito sa bahay mga walang hiya sila sa'min <laughs> pero 'pag 'pag nasa labas ang mabait nila eh, sobrang mahiyain sila.
Mm, oo. Mm. Ah. Oo, oo, oo.
Ang kukulit.
Kumbaga tsaka yung ano, yung alam mo yung fulfillment? Ako naramdaman ko talaga yung fulfillment eh, na 'pag kayo nakasama mo talaga sila. Kasi yun sa ibang tao, alam mo yung ano eh, kasi nakita mo mararamdaman mong kahit papaano yung yung alam mo yung makikita mo talaga yung pagkakaiba eh, yung pakiramdam mo na 'pag kasama mo sila? Kasi parang yung 'pag sa ibang tao sa tingin ko parang temporary lang eh 'di ba?
Oo. Mm. Mm. Oo.

Hmm, birthday surprise, gano'n?
Oo, oo, kumbaga hindi naman talaga yung engrande, pero yung alam mong hindi nila inaasahan di ba?
Oo. Oo, <clicks tongue> 'tsaka sa age nila hindi na <laughs>
Oo, sana ikaw din kung ikaw, eh, di ba isa ka na din magulang di ba?
Oo, <laughs> hope hoping. <laughs> Oo 'tsaka yun lang na naano ko lang naisip ko lang na yung mga parents naman sa ganiyang age nila hindi na sana importanteng mga material things, yung thought tala lang talaga no na, naalala mo sila sa special day nila.
Mm. Mm. Hmm? Oo. Mm, pero meron din kasi akong mga kakilala meron mga ibang magulang na masyado ding ano, eh, alam mo yun yung medyo materialistic oo, na kailangan bago yung ano nila telepono, bago yung ano nil magaganda yung mga damit nila sapatos, kumbaga iba-iba din talaga, oo.
Mhm. Ay materialistic. <laughs> Talaga? Ay, talaga? Ah, hmm, akala ko lahat ano pag nasa ganong ano na parang simple na lang. <chuckles> Mm.
Ay, ngayon parang hindi na rin o parang hindi na rin, eh, di ba, so yun ang sa tingin ko.
Gumagaya na rin sa ano, sa mga kabataan. <chuckles>
Oo. Oo, may gano'n.
Ah, ganun, eh, yung magulang mo hindi naman, hindi naman sila gano'n, demanding?
Oo. Hindi naman, hindi, hindi, basta lang 'yong maalaala mo 'yong kaarawan actually, eh, masaya na.
Oo.